Naku ako dini-delete ko na lang, ganon ang nangyayari oo kaya parang sabi ko, ah, siguro meron akong hinahanap baka napasama ko siya sa delete 'yun ganun, so ano maghahanap naman ako dun sa trash 'di ba. So ang nagiging ending, eh, siyempre di ba, ah, ilang days lang din naman dun sa trash kumbaga hindi ko na siya maano ma-recover, so ang ending no'n talagang, at toda ano ko toda stress ang lola mo 'no, 'di ba, kumbaga parang
Mm. Mm. Okey. Oo. I see. Oo, pero mm. Ah pero mm.
Mm, ano b sabi ko, "ano ba 'yun kahapon," sabi ko, "Saan ko ba nilagay 'yun kung ano ba ''yun," pero alam mo, ha, totoo yun, ah, magandang, ah, suggestion 'yung sinabi mo sa akin na, ah, by ano, ah, in folder ko siya, tapos, ah, i-rename ko na para madali ko siyang makita kung saan ko siya hahanapin, ah, like nung sa mga pagbabayad ng Philhealth, ng Pag-ibig, ng SSS so kumbaga, eh, ah, meron din in year 'no so para mas madali ko siyang maano ma-identify <sniffs> 'no, para hindi ako ganon na mahirapan sa paghahanap na para kasing ang gulo-gulo, mm.
Mm. Yes. Mm. Totoo. Kaya nga. Mm, <chuckles> naintindihan ko, pero 'yung laptop mo ba ikaw lang gumagamit or meron ding halimbawa anak nakikigamit, nakiki-save 'yung ganiyan or mostly sa sayo lang talaga?